うん、ふん、確かに。
そうですね、そういう、ま、だから、あまりちかしい人とやると色々ね、め面倒くさいこともあるんですが、なんかあの、ほんとにその、遠くにいる人とは、それでね、なんか疎遠にならずに済んでますね。
ええ。 ああ、いいですね。確かにこう、Facebook ってこれまで一度もやったことがなかったですけど、え、なんかそういったお話を聞くとね、そういったこう、ちょっと遠くに行っちゃった友達とか、なかなかね、連絡取りづらくなった友達を見つけられたりね、またそこから繋がれたりするっていうのでも、いい、なんかツールになりそうですよね。
うん。 あ、そうなんですね。うん。 ああ、そう、そう、そうです。 そうですね。あ、ほんとそう、多分やられてる方も多いと思いますよ。
うんうん。なるほど。確かになんかちょっとね、今まで全然やったことがなかったけど、ね、ちょっとこうやってお話を聞かせていただいた上で、Facebook ってありだなと思ってね、ちょっとダウンロードしてうん、見てみようかななんて思いました。
ね、うん。 ああ、そうなんですよね。うん、そうなんですよ。だから、なんか、ああ、意外な人と繋がったりとか「ああ、久しぶり」みたいな。ね、そういうのもいいですよね。
うんうん。 ええ。 ああ、いいですね。なんかそういったね、ちょっとこう繋がりができると、ね、遠く離れた海外とかにいてもね、ちょっと孤独じゃなくなったりとか、あのこもそうそう。
うん。 いや、そうなんですよ。で、意外となんかね、海外に「あ、来てるの？」みたいな人もいると思いますよ。
そうなんですね。いや、なんかちょっとね、いいお話を聞かせて頂いて、なんかそういったものを使っていくとね、こう、ちょっとこう、長年の友達とか幼馴染みなんかもね、こう、上手く適度な距離を保ちつつ繋がりを維持できる、すごくいいツールでできそうでうんうん。
うーん。 いや、そうですね。 あ、ほんとに。いや、そうなんです、使い方によってはほんとにね、いいですよね。
ええ。いや、もうほんとに素敵なね、助言をいただきまして、どうもありがとうございました。
いや、こちらこそ、ありがとうございました。

そうなんですね。まあ、だ大体どういう媒体でこう、なんか連絡って取ってるんですかね、LINE とか、インスタとかですか？
うんうん。 はい、もうほぼほぼ LINE でしたね。まあお互いうんうん、時間がね、空いてるだろうなって時は電話して、今からじゃあちょっと遊び行こうかとか、今から家行くわなんてね、そんな気軽なやり取りもしてたんですけど。
ああ、そうなんですね。ええ。 うんうん。 はい。
まあ、大体基本会って話したりとか、遊ぶのがメインでしたから、まあ、LINE って、そういつ空いてるとかね、じゃあ今から行くうんうん。
あああ、そうなんですね。うん。あ、よいようーん、予定を決めるのは LINE でみたいな。ああ、そうですか。うん。
そうそう。なのでこう定期的にね、そもそも LINE とかメッセージのやり取りはしてないんだけれども、ま、基本的にやるとしたら、そこからちょっとね、いつ空いてるか聞いて直接会うみたいなね、そういう関係性だったんですよ。
ええ。 そうなんですね。どのぐらいから疎遠になられたんすか？
そうですね。もうここ5年ぐらい経つかな、そのくらい。うん。
ああ、なかなかそうなってくるとですね。うん、きっかけが難しいですよね。
はい。まあちょ そう、すよ。別にね、仲たがいとか喧嘩別れしたわけじゃないんだけど、でもなんかね、このくらい5年ぐらい離れちゃうと、どうやって声をかけようかなとか、まあね、おそらく相手もね、色々とね、まあ、自分の人生ですから、まあ、場合によっては引っ越しとかね、もしかしたら結婚なんかして家庭も作ってんのかなとか、そう思いつつ、なんかそんなこと考えちゃうとね、連絡するなんかね、勇気が出ないというかね、そういう行動に、お起こすの難しくなっちゃってですね。
うん。 いえいえ、い、そうですよね、ええ。 いや。 うん、そうかもしれないですね、ええ。 ええ。 いや、ほんとですよね。 そうですね、何かこう集中してされてる時かもしれないですしね。うーん、そうですか。で、なんか疎遠になった別に特になんか出来事は全くなくて、自然にフェードアウトみたいな感じなんですかね。
うんうん、そうなんですよ。